Olha, teve uma situação que aconteceu, eh, eu mora eu eu morava no Rio de Janeiro e aí eu me mudei para Porto Alegre, né, e a na época, ah, o meu marido era meu noivo, né, e ele tinha ido para Porto Alegre com o filho dele que é o meu enteado hoje, então assim era a família já, né. E aí, hã, o que que aconteceu, a gente ia em um jogo, né, do Inter, lá em Porto Alegre, no estádio do Inter mesmo, e aí a gente estava no carro, né, meu marido tinha alugado um carro, ele é americano, daí teve toda essa questão de alugar um carro para ficar andando lá em Porto Alegre. E aí a gente foi para, para o jogo. Quando a gente chegou lá em frente assim, do estádio mais ou menos que a gente estava procurando um lugar para estacionar. E aí tinha vários flanelinhas lá, né, sinalizando para parar o carro em tal lugar, porque eles ficam sinalizando assim para conseguir dinheiro, né, depois.
Uhum. Aham, sim, aham. Sim. Uhum. Uhum. Aham. Hum, sim, sim, é bem comum, né, em grandes eventos, né, isso acontece, tá.
As pessoas. É, é, e aí, eu eu falei com o meu noivo, com o meu marido, né, eh, não não escuta esses caras e continua seguindo. E aí o cara foi, parou na frente do carro, e aí ele, a a porta de trás do do nosso carro estava aberta, o cara abriu a porta do carro, entrou dentro do carro e fechou a porta. E aí, aham, e aí ele ficou dando sinal para gente ir, eh, para onde era para estacionar o carro. E aí, o meu marido ficou tipo sem entender nada, o meu enteado atrás pior ainda, e eu tipo
No, hum Como assim? <chuckles> <laughs> <chuckles> E você? <laughs> já sabendo que aquilo era um abuso, né, um absurdo! <chuckles>
Aham, eu falei: "Gente, que medo que me deu na hora". Aí eu falei
Mas você não falou nada?